Bien sûr, quand j'étais jeune, c'était: «Ah, heu, ouais, heu, tu t'es mis sur ton 31, on fait des efforts-là, hein» qu'aujourd'hui, avec
Tu as l'impression que c'était de la moquerie, un peu?
Ouais, un peu, ouais, alors qu'aujourd'hui avec, heu, moi, j'ai u une grosse barbe noire, heu, j'ai une un visage qui a travaillé, forcément. Maintenant j'ai j'ai j'ai moi, j'ai 12 ou 13 j'ai 12 ans de plus. Heu, j'ai j'ai pas la même carrure, heu, j'ai, heu, forcément, on a on a les mains qui vieillissent un peu, qui deviennent un peu plus calleuses, un peu plus autres, heu, et je le pose porte différemment et donc du coup, heu, là, heu, le le le les les les compliments sont sont différents, ouais.
Oui, c'est pas la même chose, mais ça, c'est dans tous les, heu, dans t toi, c'est maintenant le costume, mais chaque personne, plus elle, heu, elle avance en âge et plus elle a elle s'affirme avec son style et moins plus elle s'en fout de ce que les gens pensent et plus elle se dit: «Voilà, tu vois, j'habite mon vêtement, heu, tu vois? Je suis en présence complètement dedans». Ça, c'est peut être c'est pour tout le monde. Comme toi, tu dis avec le costume. Moi, je pense.
Oui, heu, je dirais, quand même, il y a quelques exceptions. Par exemple, hem, heu, il y a aussi l'effet inverse. Quand il y a une tenue qui est associée à la jeunesse, comme par exemple, heu, sweat à capuche, heu, jeans, baskets ou baggy baggy large, baskets, ouais. Ouais, voir un un vieux monsieur en barbe blanche porter ça, on se dit: «Hou là, heu» et et et alors qu'il a le droit, hein, mais on se dit: «Ouf, hou là».
Ouais. Ouais, <chuckles> ah, oui, là, c'est le contraire, là, c'est après que ça devient ridicule. <laughs> Ouais et c'est encore pire chez les femmes parce que, heu, il y a un certain âge où elles te de derrière, tu les vois, tu crois que tu vois une fille de 20 ans et en fait, elle se retourne <laughs> et c'est l c'est la surprise totale ça ne va pas du tout avec. <laughs>
Ah! Oui, oui. Eh oui! Eh eh eh oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a il y a une trend, comme ça. il y a il y a une espèce de de de de mouvance qui est qui était passée, là, sur les réseaux sociaux où en fait, c'était, hem, des filles avec leur maman, où les mamans mettaient les elles elles montraient comment elles sont habillées, heu, tous les jours. Bah, on on voit que c'est une maman et tout d'un coup, elles elles adaptaient le elles mettaient les, mmh, les vêtements de leurs filles.
Ouais. Ouais. Ouais.
Et sur des por sur des contenus très courts et et ça faisait bizarre, des fois, parce qu'il y a certaines mamans, on se disait: «Ah, bah, non». Parce que que les filles, des fois, s'habillent un peu plus comme ci ou comme ça, ça peut aller parce que c'est de la jeunesse. Allez, on veut on veut montrer qu'on a de l'assurance et tout, mais après, quand c'était u une personne plus âgée, c'était c'était plus compliqué, donc heu, je pense qu'il y a quand même des styles qui sont liés à des âges, heu, c'est c'est on c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est c'est comme ça, quoi.
Non, ça le fait pas?

Mmh.
C'est pas, heu, c'est pas les c'est tu as tu as envie d'être bien toi, c'est pas pour montrer. En gros, c'est ça non?
Ouais c'est p c'est ouais c'est pas pour mon non non c'est non c'est ça, c'est pas pour me montrer parce qu'en fait, heu, je pense que ce que j'ai envie de montrer ça n'a rien à voir avec mes habits, heu, c'est plutôt de la compétence, heu, ça peut être de l'éloquence, ça peut être d'autres choses, hein, selon ce que j'ai besoin, selon le contexte, heu, mmh, mais l'habit non.
Ou je me trompe? Je me trompe. Ouais, ça t'a aidé dans ton travail quand même? Ça t'a aidé? De à des moments? Tu penses qu'il y a des choses que tu aurais pas pu faire, tu aurais fait moins bonne impression éventuellement, sans cette armure?
Oui! Oui. Mmh. Heu, oui, sur des entretiens d'embauche surtout, ouais.
Tu penses?
Ouais. Ouais ouais, le l'entretien d'embauche, il la personne doit juger très vite. Heu, souvent les 1res secondes sont décisives, déjà arrivé comme ça. Même si alors et et et moi on m'a tendu ce piège, on me l'a tendu j et j'y suis tombé dedans, hein. Heu, bah en fait, heu, quand j'étais plus jeune à l'école, on avait une, heu, une, heu, une une matière à un moment, on avait quelques heures avec une dame qui venait nous nous voir et nous expliquer que pour commencer à postuler c'était à la fin de mon BTS, heu et elle commençait à nous dire: «Oui, mais vous savez aujourd'hui, il faut absolument pas y aller en costume, heu, parce ça fait trop, heu, pompeux et les a et les et les mmh, recruteurs, ils vont mal le voir», ainsi de suite et en fait, c c'était une bêtise. C'était une bêtise énorme, heu et maintenant, j'y vais que en costume, heu, en entretien, hein.
Oui, c'est p Ouais. Comment? Ouais. Ah bon? Alors question, est-ce que tu mets le costume avec des baskets?
Non, je je je n'ai pas, heu, je je n'ai jamais blasphémé, heu ouais je n'ai jamais blasphémé à ce point là. Non non, là c'est c'est c'est de l'ordre de l'interdit, heu, non. Non non non, c'est c'est <scoffs>
Parce que ça, c'est la tendance un petit peu, hein, tu as déjà vu ça? Chez toi c'est interdit? Parce que là on voit, heu, des costards cravates avec, heu, vraiment des trucs, heu, de marque, hein, des des des costumes qui valent des centaines d'euros et au bout des pieds, des baskets, mais genre, heu, blanches, vraiment des baskets, heu, tu vois, hyper sportives.
Mmh.

Ouais, oui tu gardes, en fait c'est tu gardes plus ou moins ton style, je veux dire tu es quand même dans une catégorie, des personnes plus chic, des personnes plus sport, mais tu l'adaptes au fur et à mesure que les la les décennies, heu, <chuckles> avancent, quoi.
Mmh. Oui, oui, oui, heu, on on voit, heu, plus rarement aussi, ça dépend du physique, mais on voit plus rarement, heu, des, heu, par exemple, un costume quand un bodybuilder met un costume alors que c'est sûrement, heu, il a l'âge, il a tout hein, mais heu, ouais, ça ça déborde trop. Alors que quelqu'un qui est o également quelqu'un qui est trop trop trop trop trop trop trop mince et que le costume va des fois être un peu mal taillé, qui va être un peu trop large, on a l'impression qui c'est une voile de bateau, il flotte dedans.
Ouais, il a pas le corps ouais, pour. Il s ouais il s pas <laughs> oui, ça colle pas non plus! <laughs>
Heu, ça marche pas, ça marche pas. Il y a ouais, donc il faut que la coupe soit faite comme il faut, il faut que faut il y a quand même de l'attention aux détails.
Ouais, il y a de l'attention aux détails et auss il y a il y a aussi la façon de la porter parce que quand tu as confiance en toi et que toi tu es sûr de d'être bien, tu vois? Dans ton truc, heu, les autres le ressentent au aussi. Comme il y a 2 mêmes personnes, 2 mêmes physiques, ouais dans la démarche, dans l'assurance, dans la façon de bouger tout ça, ça joue, heu, ça joue aussi, hein.
Mmh. Oui, dans la démarche eh, bien sûr. Eh, bien sûr. Mmh mh. Et puis des fois, il y a moins de fautes de goût, comme fermer les deux les deux boutons d'un costume. Heu, il y a moins de voilà et oui, mais mais quand on sait pas, au début moi j'ai fait l'erreur aussi, hein. On sait pas, on se dit: «Bah tiens il y 2 boutons, bah, je vais fermer les 2». Heu, non, <chuckles> non, non.
Ah ça c'est une fois ah oui ça c'est ça c'est pas possible, oui, non ça, on est d'accord. <chuckles> Ils sont là pour quelque chose hein, heu, allez, on ferme les 2. <laughs> Ça s'apprend avec le temps. Bah, écoute, c'était super sympa de discuter avec <chuckles> toi. J'ai bien aimé, heu, toute cette, heu, toute cette histoire autour du costume. Merci.
Eh ben oui, pourquoi ils mettent des boutons et ils servent à rien! Bah, en fait, non. Et oui, oui. Beh écoute le plaisir est est est pour moi et heu, merci à toi pour toutes tes questions.